Heu, mais mais dis donc, heu, dis-moi, <chuckles> <laughs> comment hem
<chuckles> <chuckles>
con convaincs-tu? Heu, comment tu convaincrais un proche, heu, de consulter un professionnel de que quel quel qu'il soit?
Ouais. De consulter. Oh! C'est dur, hein?
Généraliste? Mmh, c'est dur?
C'est dur parce que, hem
Mmh. Oui.
autant, tu vois, si c'est santé, hem
Mmh. Moui.
si c'est santé, genre, par exemple, heu, tu tu tu vois quelqu'un, heu, a un bouton qui n'a pas l'air très, heu, très gentil, tu vois? <chuckles> Tu vois genre un n: «Vas-y, viens, on y va», tu vois, par exemple, heu. Ça, ça je pense que c'est, heu, c'est pour le bien des gens. Mais bon bref, il y en a qui sont quand même s un peu, ben tu vois, par exemple ma mère, j'e j'essaie de la convaincre d'aller voir un acupuncteur et elle veut pas, hein.
Mmh. Ouais, ouais. OK. Mmh. Oui. Oui, elle veut pas? Mais pour mais c'est t ça ça pourrait e elle a des douleurs chroniques?
En fait, non. C'est par rapport avé à son son son sang. Heu, comment? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a, high blood pressure c'est quoi? C'est, hem
Mmh. Mmh. Hem, elle a des attends, <sucks teeth> <blows air> oh là là, elle a la tai elle a des o elle a de la tension?
En général, tu as la tension. Voilà, elle a de la tension, et et après, je m'y connais pas, hein. Je suis pas médecin tout ça, mais mais j'en suis sûre que ça lui ferait du bien
Oui.
parce qu'elle a des douleurs un peu partout dans le tout et et en fait, heu, je sais pas, elle elle elle bloque à ce niveau-là. Elle est d'accord avec moi, qu'elle pense que ça lui ferait du bien, mais elle bloque pour aller voir le médecin, pour avoir la l'ordonnance.
Mmh mh. Mais, heu et heu Oui.
c'est bête!